بصراحة آه، كُلّهم يعني نوعًا ما، عندهم طاقة عالية يعني ربّنا يحميهم بجد ما بيتعبوش، ما بيتهدّوش أبدًا. يعني بجد أنا عايزة أقول لِك إن إحنا مُمكن نعمل نشاط مُعيّن ونرجع الساعة 01:00 بيبقوا عايزين لسّه يقعدوا يسهروا. فاللي هو يا جماعة هو أنتم عايزين إيه؟ بجد، والله هو أنتم جايبينّي هنا تهَزّقوني والّا أنتم جايبينّي تعملوا فيَّ إيه؟ فبجد باحس إن إحنا مختلفين عن بعض خالص، في الحاجات اللي بتفرّحنا يعني، هُم بيبقوا عندهم أنشطة مُعيّنة وأنا عندي أنشطة مُعيّنة. فأنا مُجبرة إن أنا أتماشى معاهم وأعصُر على نفسي لمونة، وأفضل قاعدة طول الفترة معاهم وأتبِسط معاهم، بس برضه بحدود. أنا بابقى عايزة أنام، أوقات بجد بابقى قاعدة بانام مش قادرة، وفي نفس الوقت محتاجينّي إن أنا أصحصح وطبعًا قاعدين مع بعض في نفس الأوَض، فالموضوع بالنسبة لي بقى بيقعدوا يفرُكوا ويقعدوا ينكشوا وأنا م ما باحبش كده.
ياه! امم فاهماكِ. إمم، إمم. فاهماكِ. بالضبط. إمم. آه، بتبقى حاجة صعبة، إمم إمم، يعني أنتِ حتى لو حاولتِ إن أنتِ أصلًا تقعدي لوحدِك هُم أصلًا، مش هيسكتوا. يعني أنتم في نفس الأوضة كمان، فطبعًا حاجة صعبة يعني، إمم إمم، فاهماكِ.
بالضبط. بالضبط آه، بيقعدوا يشغّلوا أغاني بقى يقعدوا يرقصوا، فاللي هو بجد يا جماعة، كده يعني ده بجد مش راحة أبدًا، أنا ما باحبش كده أبدًا.
إمم. أيوه، امم امم، طَب أنتِ جرّبتِ إن أنتِ تكلِّميهم أو تبدأي إن أنتِ فعلًا تفهِّميهم إن أنتِ كده مش مرتاحة، يعني هي دي الفكرة إن أنتِ مش بس موضوع الأنشطة، لأ، موضوع إن أنتم مثلًا مش مرَكزين أنا بارتاح في إيه، أو مش مرَكزين أنا عايزة أعمل إيه أصلًا، في الإجازة دي؟
إمم، بصراحة آه، جرّبت قبل كده إن أنا أعمل كده، إن أنا أقول لهُم حتى قبل ما أطلع الرحلة باقول لهُم باقول لكم إيه، أنا من دلوقتي باعَرّفكم إن أنا مش هاعمل أنشطة أنا مش رايحة إن أنا أستكشف، مش رايحة إن أنا أعمل مُغامرة، أنا ما باحبش المُغامرة، أنا باحب إن أنا أروح أسترخي. أنا طالعة الرحلة دي عشان أفصِل من Mood الشُغل أفصِل من قرّف الشُغل أرتاح. عايزة أحس باسترخاء واستمتع، مش عايزة أعمل أي حاجة، مش عايزة أتبهدِل. بابقى واخدة لبسّ مُعيّن بقى حتى مش عايزة اتبهدِل فيه، عايزة ألبِسّ لبسّ الرحلة، عايزة ألبِسّ لبسّ حلو، عايزة أقعد حتى قعدة شيك، قعدة هادية مع نفسي، قعدة راقية مع نفسي، فبابدأ أقول لهُم كل القواعد دي يقعدوا يقولوا لي آه طبعًا، وعندِك حق وهنعمل كده وكل الكلام ده وفي الآخر الكلام ده كلّه بيتنسي.
إمم. بالضبط. أيوه. إمم، إمم. بالضبط.